Ah, oo pala. Oo. <laughs> O
So, ako curious na bata, tinikman ko. Tas, sabi ko, "Ang baho naman nyan. Bakit yan yung kinakain ninyo?" Basta tikman ko daw, 'di nung tinikman ko nagustuhan ko.
Oo. Oo, ayun. Oo.
Kasi yun, yung kaya naging ano siya sakin naging, um, memorable.
Oo. Memorable, oo. Nakakain mo pa din siya hanggang ngayon.
Pero, um, siyempre may mga pagkain din kagaya ng mga samgyupsal.
Oh. Ayan. Oo.
Uso ngayon? Eh, 'di ba may kanya-kanya tayong ways ng pagkain lalo sa unli wings, yung iba tinatanggal muna yung buto at ikaw ba, ano yung mga pagkain na karaniwan mong kainin, tas papano mo siya kinakain?
Oo. Ayun. Oh. <clears throat> Oo.